Rồi. Thế thì nhưng mà chắc chắn là với những cái thời gian mà bạn phải làm muộn đến như thế để không cố gắng không mang cái công việc về nhà vì có khi mang về nhà là cái cái cảm xúc nó sẽ bị ảnh hưởng và có khi làm ảnh hưởng đến con, đến cái nữa chứ, đúng không? Ờ. Rồi.
Ừm. Đúng rồi, cái việc mà mang việc về nhà á là, ờ, thứ nhất là nó không có hiệu quả, bởi vì làm việc ở công ty nó sẽ có những cái giấy tờ liên quan nè, nó tiện cho mình lấy ra lấy vô, nó có những cái, ơ, đồng nghiệp rồi nhóm ngành hỗ trợ, cho nên là nó công việc nó dễ chạy hơn. Còn ở đây mình chỉ mang về những cái phần nào, gọi là, phần cá nhân thôi, à, phần cá nhân mình chưa hoàn thành thì mình mang về thôi. Còn cái mình nghĩ cái việc mà làm việc ở nhà đó, nó cũng không có được hiệu quả cho lắm, cho nên mình ít khi mang về là vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Đúng rồi. Rồi, coi như là cho dù có muộn hay không thì bạn cũng sẽ cố gắng để tắt cái chế độ giữa công việc và và công v và thời gian ở nhà ra, đúng không? Chỉ là nó sẽ chìm nhưng mà nó không được phép là lấn sang nhau theo, kiểu, là là là đang làm việc nọ lại xọ việc kia, phải không? Ừ. Cũng hay, cũng hay.
Ừm. Đúng rồi, cố gắng hết <laughs> Thì lý thuyết là như thế nhưng mà làm sao có thể được. Đúng rồi, cũng sẽ có những cái giai đoạn như là mình nói với bạn á, những cái việc cá nhân của mình không thể giải quyết nổi ở mình vẫn phải mang về. Rồi khi mà mình làm việc ở nhà thì không thể nào mà tránh khỏi những lúc mà con mình nó có nhu cầu, nó tìm mình chứ! À, nhiều khi con mình ví dụ thằng nhỏ ở nhà mình á, nó cứ ôm bộ cờ vua, nó nó nói vậy nè: "Mẹ, mẹ chơi với con 1 ván thôi! Chơi" Ờ, ờ, thấy tội lắm, thấy tội nghiệp lắm. Đó, cho nên là bảo là như thế, lý thuyết như thế nhưng mà à, mình cố gắng thôi nhưng mà cũng không thể nào tránh khỏi cái việc mà xâm lấn thời gian giữa công việc với lại là gia đình cá nhân được.
<laughs> Rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm hứm. Vẫn phải mang về. Ừm. Đúng rồi, c cũng không thể xê Đúng rồi. Một ván thôi, đúng không? Ừm. <laughs> Ừm.